Si ça t'est déjà arrivé, toi, comment tu transformes un échec créatif en leçon utile?
Heu, ouais, bah, pour le coup, ça m'est quand même pas mal arrivé. Heu, mais justement, je trouve que bon, sur le moment, c'est un peu dur à vivre, heu, mais après avec le temps, heu, on arrive, à voir on va dire les échecs de manière plus positive. Parce que, bah, si on a pas d'échec j'imagine qu'on évoluerait jamais, donc ça me permet d'évoluer au moins. <chuckles>
Ah. <chuckles> Mmh. C'est vrai. C'est juste, hein. Voila, quelle philosophe et quelle sagesse! Mais, heu, mais c'est vrai que les échecs font partie de la vie, hein, mais, mmh, faut savoir les transformer en revanche, heu, du coup, heu, c'est que tu as su le faire. Et alors, heu, est-ce que tu veux bien en parler, c'était quoi cet échec créatif?
<laughs> Ouais. Ouais, bah, en vrai le plus gros qui m'est arrivé quand même, je pense, c'était, heu, en dernière année d'école de mode, heu, parce que ben ouais pour parler d'un échec, c'était vraiment un très gros échec. En fait, on devait réaliser, heu, un mémoire, heu, donc mémoire que j'ai réalisé, que j'apprécie toujours énormément, c'est mon petit bébé. Et, à partir de ce mémoire, il fallait réaliser une collection de mode qui pour le coup s'est vraiment pas bien passée! <chuckles>
Mmh mh. Ah! Ouais. Mmh mh. Oh! Ah, oh mince! Heu, ce doit pas être facile en même temps, heu, parce que tu dois, heu, faire 1 seul choix, heu, tu es en fin de parcours, heu, donc il y a plus vr tu sais que tu es évaluée. Donc, heu, j'imagine que ça devait être du stress. Et, heu, et, alors que ce qu'on te demandait? Il y avait des contraintes spécifiques? Heu, qu'est-ce qui qu'est-ce qui était demandé pour ça?
Ouais. Heu, alors, heu, concrètement, on devait réaliser alors on avait, heu, au minimum 1 tenue à réaliser, on pouvait en réaliser plus. Heu, on devait aussi faire, du coup, tout le processus créatif entre et le présenter. Heu, mais oui effectivement il y a eu beaucoup de contraintes, <chuckles> et c'est ça qui a un peu, heu, j je dirais, heu, transformé quelque chose qui aurait pu bien se passer en échec créatif. C'est que, heu, en fait, déjà il y avait toutes les contraintes, heu, de base qui sont liées à l'école. Et en plus en fait, heu, mon mémoire n'a pas été hyper bien reçu par mon jury. Ce qui fait qu'ils m'ont pas compris et du coup posé énormément de contraintes, qu'ils m'ont pas compris, qu'ils m'ont redirigée vers plein de choses. Et, heu, je pense que c'est la plus grande leçon que j'ai retenue, c'est de pas me laisser, heu, influencer et surtout, heu, de pas me plier aux contraintes des autres pour faire un travail qui leur plaît, quoi.
Mmh mh. Ouais. D'accord. Ah, ouais. Mmh mh. Aïe! Mmh. Mmh mh. Mouais. Eh oui. Ouais, être convaincue de ton travail, de tes inspirations. Mais ça, c'est vrai que c'est pas évident quand tu es plus jeune, heu, heu. Mais c'est que ça a l'air d'être fondateur, quoi. Et hem, mais ah tu dis, tu parles d'échec, heu. Pourquoi à ton avis, c'était un échec, en fait? Enfin, comment tu définis déjà un échec créatif?
Ouais. Hem, bah, en fait c'était un peu un échec en tout point. Hem, parce qu'en fait, heu, en gros on avait eu déjà 1 soutenance, parce que j'ai eu 2 soutenances, heu, à mes 2 semestres. Et, heu, à ma 1re, heu, du coup soutenance j'avais présenté mon mémoire et, heu, mes potentielles pistes. Et c'est vrai qu'elles ont été hyper mal reçues, heu, qu'on m'a ouais, c'est c'est une dinguerie à quel point ça s'est mal passé! Et, heu, moi en fait le problème c'est que tu vois genre, comme tu as dit j'étais jeune puis en plus tu sais c'est une éc enfin c'était ma dernière année. C'était mon année pour le diplôme, c'est une école que j'avais payée cher. Je voulais pas redoubler et j'avais plein de choses et, heu, et en fait, hem, en gros toutes les contraintes m'ont renvoyée vers un espace où j'étais pas du tout créative. Heu, du coup, genre j'ai déjà j'ét j'étais mal parce que, bah, tout mon projet avait été démoli, heu, en plus j'étais mal parce que, bah, du coup vu qu'on a un peu rejeté toutes mes idées, j'étais plus inspirée. Et en fait, à partir de là c'était une boucle, vu que j'étais pas inspirée je faisais rien, je faisais rien, je me sentais mal, enfin bon, bref. <chuckles>
Mmh mh. Ouais. Oh! Mmh, ouais. Ah mince! Ah oui! Mmh. Mmh mh. Ouais. Eh ouais, c'est vrai que c'est le risque ça, parce qu'en fait tu restes, hem, sur l'échec justement, on te dit: «Ben, c'est un échec ce que vous avez fait, donc on va se reprendre», mais, heu, c'est c'est pas venu de toi. C'est pas comme si tu avais fait quelque chose et puis tu n'étais pas content de toi-même, donc, heu, tu repars sur quelque chose de neuf. Là, hem, heu d'ailleurs, c'est assez important, heu, j'aimerais bien avoir ton avis. Heu, est-ce que c'est important de de de se dire ce que soi-même, c'est un échec ou c'est pas un échec, ou est-ce qu'il faut laisser les autres le dire?
Heu, non, justement c'est ce que j'ai le plus retenu, je pense. En fait, il y a des choses sur lesquelles on peut quand même laisser les gens, heu, donner leur avis, tu vois? Notamment, heu, je sais pas, heu, s'il y a quelqu'un, heu, s parce que moi du coup je faisais de la mode et s'il y a, je sais pas une couturière de longue période oui, par exemple, tu vois, elle serait en mesure de juger, heu, je sais pas mon travail, heu, des coutures et de me dire: «OK. Non ça c'est pro. Non ça c'est pas pro.», mais par contre je trouve qu'il y a quand même des choses surtout quand tu parles d'art, heu, qui sont pas trop tu peux pas apporter de jugement, tu vois? Sur ça et que ça soit les valeurs, heu, qui tu es en tant qu'artiste, ce que tu veux faire passer pour message et cetera. Ça je trouve que c'est déjà extrêmement compliqué de juger et, heu, moi c'est ce qui m'est arrivé parce que concrètement, heu, c'est parce que, heu, c'était un sujet comme ils disent polémique, même si c'est pas un sujet polémique. Et que du coup, heu, eux-mêmes ils étaient déjà, heu, un peu contrariés par rapport à mon sujet. Bah, ils ont totalement tout rejeté et moi, heu, j'étais face à une impasse parce que, bah, ils comprenaient pas, heu, mon sujet. J'étais obligée de d'aller dans leur sens, alors que c'était vraiment, heu, tout l'antithèse de mon mémoire, enfin n'importe quoi.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ah! Mmh. Mmh mh. Ah oui, mince, et alors toi comment tu as rebondi après ça? Parce que, donc tu as dit la leçon que tu avais tirée, heu, et comment tu l'as transformée? Heu, bon, c il y a eu cette leçon-là et ce qu et après, à chaque fois que tu devais présenter quelque chose, comment, heu, tu as réussi à éviter de de répéter, heu, cet échef créa cet échec créatif? Pardon.
<chuckles> Heu, bah justement, en fait, heu, le truc, c'est que c'est pas quelque chose que j'ai appris à ce moment-là et mis en place. Parce qu'en fait, heu, je suis allée jusqu'au bout et et ça s'est mal passé! <chuckles> Et ouais final je suis allée jusqu'au bout et c'est quelque chose que j'ai retenu après. Parce que, bah, en fait, le truc c'est que déjà j'avais un syndrome de l'imposteur, à cette é à cette époque-là. Et le fait qu'on rejette, heu, qui je suis, mes idées et qu'en plus, bah, vu que tu me dis concrètement: «Tu vois, heu, qui tu es? Bah, en fait, heu, non ne fais pas ça fais, heu, quelque chose d'autre». Bah forcément, tu vois, c'est pas en alignement avec moi, du coup j'y arrive pas. Vu que j'y arrive pas ça renforce mon syndrome de l'imposteur et en fait, heu, ouais, moi je suis sortie de l'année, j'avais l'impression qu'en fait, heu enfin j'ai eu mon diplôme et j'ai l'impression que je l'avais eu par dépit et que c'était pas du tout la ma vocation, quoi.
Ah, min Mouais. Ah. Ouais. Mmh mh. Mmh. Ouais. Ç ça fait beaucoup, ouais. Mmh mh. Ah, oui! En fait, ça a juste alimenté ce ce soupçon de syndrome de l'imposteur et, heu, et du coup ça a encore plus nourri, heu, la peur de pas être à à sa place. Hem et et comment tu as fait pour sortir de l'émotion, justement? De se dire, heu parce que ça peut traîner longtemps, hein! Tu peux traîner ça pendant des années. Comment toi, du coup, tu t'es dit: «Non, mais attention ça c'est une, une une peur, heu, interne, heu, c'est pas ce qui a été dit. Heu, là, sur ça, ça n'a pas marché parce que je n'ai pas été comprise, mais heu, si j'analyse et ben, mmh, en fait c'est tout autre chose.»? À quel moment tu es passée à l'analyse et puis à la conclusion de: «Ben voilà, en fait, après un échec créatif, c'est ça que je dois retenir. Et seulement ça.»?
Mmh. Ouais. Heu, bah en fait, déjà, il y a eu un quand même un petit temps, heu, même quand je suis sortie d'école parce que, bah, comme je dis, j'étais tellement fatiguée et épuisée que voilà, genre pour moi c'était, heu, juste, heu, la leçon à retenir c'était de plus créer. Et en fait, bah, moi ce qui m'a vraiment, heu, aidée c'est, heu, de me sentir comprise, en fait. C'est heu j'ai croisé des artistes qui avaient la même vision que moi et à partir de là, tu vois, c'est là où j'ai commencé à réfléchir par rapport à tout ça. Parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui a coincé?». Bon alors effectivement, déjà, il y avait mon jury qui était, heu, bon, j'ai je vais être je vais être gentille et dire: «incompétent». Heu, mais au-delà de ça, heu, je pense que le truc qui est le plus important je pense déjà, hem, m même si tu sors du cadre de l'art. C'est que, heu, nous on a est tous quelqu'un d'individuel, on a tous nos fort et nos forces et nos d et nos défauts aussi, genre, on est pas parfaits. Heu, mais qu'on devrait jamais tu vois se se plier et se faire rentrer dans une boîte. C'est les boîtes qui devraient rentrer en nous, tu vois? Si je reprends la métaphore.
Mmh mh. Ah oui! Ouais. Mmh. Mmh mh. Mouais. <laughs> Oui! Mmh mh mh. Mmh. Mouais, c'est beau ce que tu dis. C'est vrai que c'est juste, parce que maintenant est-ce que tu t'es trouvé une sorte de méthode interne? Heu, pas quelque chose forcément appliqué à chaque fois, mais, hem, quelque chose que tu fais même un mantra, heu, peu importe. En tout cas une manière de distinguer, heu, ce que tu veux réellement et que tu vas défendre, coûte que coûte, hem et heu, le fait, ben, heu, que oui les commentaires sont justes et que tu peux les écouter et que, heu, en fait les critiques sont pas la preuve d'un échec. Est-ce que tout cas, tu as une méthode pour distinguer les 2?
Ouais je pense quand même, bah, en fait, heu, moi je veux enfin, c'est quelque chose que j'apprends OK, j'ai beaucoup appris et j'essaye toujours d'apprendre. Hem, moi je pense que c'est énormément lié tu sais, à l'intuition et à tous les ressentis que tu peux avoir au niveau du corps. Parce que, bah, parfois, en fait, mmh heu, tu es tellement tout le temps en train de réfléchir que, parfois ton mental il a même pas l le temps, tu sais de digérer les choses et c'est ton corps qui va se bloquer. Et je trouve que déjà c'est important d'écouter ça. Et puis, heu, je trouve que ça se ressent tu sais aux critiques? Les critiques qui sont constructi constructives pardon, c'est quelque chose qui va, hem, me donner envie de les appliquer, de me dépasser et de me les approprier pour, heu, faire évoluer mon travail. Heu, celles qui ne sont pas bonnes à prendre, c'est celles qui vont me faire, justement me sentir bloquée et un peu ouais, heu, je sais pas limite tu sais un malaise, je dirais.
Mmh mh. Mouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, bien sûr. Oui. Mmh mh mh. Mmh mh. Ah ouais, ah bah ouais, c'est un bon moyen de de repérer ça, c'est vrai, hein. Et heu, dis-moi, j'aimerais bien savoir, à contrario, c'est quoi une réussite créative du coup, pour toi?
Heu, ben, je pense qu'une réussite créative au contraire, c'est quelque chose qui me fait me sentir hyper épanouie. Heu, c'est des choses, tu vois, je suis tellement contente de l'avoir fait que, genre, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer à faire, heu, bon pas la même chose mais quelque chose de similaire. Et ouais, c'est quelque chose, heu, je pense la fierté c'est vraiment ce qui m'aide à me sentir, heu, en alignement ou non et si je suis fière de quelque chose ou pas.
Ouais. <chuckles> Ouais bien sûr. Mmh, ouais, ça s'entend. Mais du coup, tu sais que, même si tu as des doutes, des fois tu peux, heu, penser différemment. Heu, du coup, te dire: «Mais attends, heu, pour moi, ça, c'est une réussite parce que ça répond à tout ce que tu viens de citer, à tous ces critères là. Alors que heu, ouais, et hem et du coup, si des fois tu estimes que c'est vraiment un échec créatif, comment tu fais pour l'assumer? Hem, par exemple, voilà, tu parlais de, mmh, dans ton parcours scolaire, hem, dans un cadre professionnel, par exemple, heu, s tu as des clients, j'imagine maintenant? Ou hem, ou tu proposes heu, tu travailles avec, heu tu travailles dans quel cadre en fait?
Ouais. Mmh. Heu, non, pour l'instant, c'est juste moi qui propose, heu. S'il y a des gens qui aiment, ils prennent, sinon heu, tant pis. <chuckles>
Mmh mh. Mmh, d'accord, donc tu es pas confrontée à, heu, de ils prennent et en fait ils sont pas contents. Heu, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que, dans ces moments-là, heu, si on peut parler d'échec, heu, tu tu trouves un moyen de de l'assumer? De le transformer? De d'en faire quelque chose d'autre?
Ouais. Heu, bah, du coup non, ça m'est arrivé que, heu, dans l'école parce que vous me forcez à faire des choses. Et, heu, je pense que justement, heu, quand je fais un projet surtout que c'est en pas forcément en collaboration, mais qu'il y a quelqu'un aussi qui est dans l'équation, heu, je trouve que, heu, un des principes qui s'applique é énormément, heu, dans la vie de tous les jours mais aussi très bien dans ce dans ce cas de figure-là c'est la communication. Heu, c'est mmh, tu vois, genre, en fait, c'est très rare je dirais tu sais que, tu fasses un travail et que, ah non mince, c'est vraiment à la fin que tu te rendes compte que c'est un échec, non. C'est en général, tu sens que même avant, il y a quelque chose qui te bloque et cetera. Et je trouve que dans ces moments-là c'est pour ça que c'est hyper important la communication, c'est que tu parles avec la personne, c'est que tu lui dises, bah, il y a quelque chose, heu, peut-être dans les contraintes qui t'a donné et qui va pas là et qu'il faut, heu, pas forcément abandonner mais remodifier pour que bah, tout aille sur des roulettes. Et heu, je trouve que c'est justement en communiquant, heu, que ça se fait parce qu'il y a aussi des personnes qui voudront juste pas se défaire de leurs idées, mais elles ont aussi le droit de savoir quoi.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. Ah ouais. Mmh mh. Mmh mh mh mh. Mmh mh mh. Mouais. Ouais, bien sûr. Et à l'inverse, heu, si tu es toute seule, en fait, comment tu fais pour, heu, t'assurer que hem, alors des fois c'est pas forcément un échec heu, en dans la réponse, heu, de ce qu'on attend de toi, mais, heu, un échec aussi des fois, de vis-à-vis de soi-même tu sais? Tu peux te perdre dans tes intentions, est-ce que c'est des choses qui peuvent t'arriver? Et puis si c'est le cas, comment tu fais pour gérer ça? Et pour heu, hop! Te remettre dans dans dans dans ton droit chemin que tu as défini toi-même?
<chuckles> Heu, bah, justement en fait, c'est vrai que oui, ça m'arrive énormément de me perdre et heu, justement tu vois, genre ça je le vois vraiment pas comme un échec. Heu, je le vois justement tu sais que limites comme des balises où tu dis: «OK, là j'étais sorti de ce chemin-là, et maintenant j'ai cette balais heu, cette balise pardon, qui me dit: "bah, ouais bah, si tu vas à gauche là, heu, bah, effectivement là, tu vas te perdre donc heu, remets toi droite"». Et et justement je trouve que c'est en fait, comme dit, moi heu, je viens pas du tout d'un milieu artistique, c'est que des choses que je dois apprendre parfois à mes dépens. Heu et du coup j'essaye surtout d'être, heu, bi en fait je pense que quelque chose qui est hyper important, c'est la bienveillance. Heu, parce que, tu vois, par exemple il y a un projet que je peux faire, qui aura des défauts mais ça veut pas dire que c'est un échec pour autant, tu vois? Heu, c'est important de regarder ses projets et heu, on va dire, heu, ouais, ses projets et ses réussites ou échecs pour ce qu'ils sont, et pour aussi ce qu'ils vont t'apporter.
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Ah oui, ouais. Mmh. Mouais, bien sûr. Mmh mh. Et oui. Et toi d'un regard extérieur, hem, qu'est ce que tu estimes être un échec créatif chez les autres, chez des artistes, heu, tu vois des ratés? Est ce que tu en as déjà vus, heu et qu'est ce qui t'avait choqué là-dedans en fait?
Ouais. Bah, je pense que pour moi le plus gros raté qui puisse, c'est tu sais quand quelqu'un se perd totalement. Heu, tu ressens par exemple un manque, heu, d'authenticité. Heu, moi je trouve que c'est la plus grande, heu ouais, c'est c'est le plus grand échec qu'on puisse, heu, avoir en tant qu'artiste. Et, heu, après bon il peut y en avoir aussi des plus, heu parce que pour moi là c'est quelque chose qui va pas s'arrêter là, tu vois? Parce que par exemple, heu, si tu as un échec ou par exemple, heu, oui ce dessin il est pas beau. Bon pour moi c'est, oui c'est un petit échec mais bon, heu, je me doute que ton prochain dessin il sera pas forcément aussi «Laid», entre grands guillemets. Il pourrait être beau mais je trouve que justement c'est important, heu, de regarder toujours son travail et même qui on est en tant que personne, heu, à des étapes. Pour vraiment toujours jauger, heu, de qui on est, de où on va, de toujours se recentrer sur ses désirs, sur ses envies avant de se qu'on est parti, heu, à contresens quoi.
Mmh. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh mh. <chuckles> Ouais. Mmh mh mh. Ouais, bien sûr, mais d'ailleurs en plus tu as plein d'artistes qui ont pas été reconnus de leur vivant, heu, heu, dont on parle de leur travail comme quelque chose de de pas terrible, heu, de de pas beau, heu, la beauté c'est hyper relatif en plus, heu, des fois il faut peut être juste changer de public. Si tu prends un Van Gogh il a été reconnu après sa mort, heu. Hem, est-ce que parfois faut pas juste changer d'audience, de public ou de clientèle?
Oui. Mmh mh. Bah, mouais je pense qu'il y a de ça, mais du coup, ça rejoint, tu vois, ce dont on évoquait avant. C'est que, heu, le mieux dans ces cas-là, même si ça peut être un peu compliqué, surtout si tu veux vivre de ton art heu, du coup dans ces moments-là, oui faudrait peut-être changer de public. Mais si tu bases, heu, ton ton jugement d'une réussite ou d'une non réussite en fonction de toi, heu, peu importe ce que le public va penser, tu peux être centrée. Parce que, bah, ça arrive combien de fois comme tu disais de d'artistes qui sont précurseurs, qui sont trop en avance et cetera. Et s'ils écoutaient juste le public, bah, peut-être qu'on aurait pas des gé les génies qu'on a eu, heu, grâce à cette persévérance et de ces et cette résilience.
Mmh mh. Mmh. Mmh mh mh. Mmh. Ouais, et puis ça serait dommage, on serait passé à côté de plein d'artistes. Non, non, mais tu as raison, hein. C'est vrai que c'est à soi-même de définir ce qui est un échec ou ce qui ne l'est pas. Et puis de transformer les choses comme on veut. Mais c'était super intéressant, hein. Merci en tout cas pour, heu, bah, voilà, pour avoir partager ta pensée, ta vision des choses et puis se se souvenir d'échecs créatifs qui, j'imagine, n'est pas toujours facile de de se replonger dedans.
Bah oui. Mmh mh. <chuckles> Bah, écoute, oui, en effet c'est pas forcément un plaisir, mais, heu, maintenant justement je trouve que je suis j'ai dépassé le cadre de l'émotion, je peux le regarder justement pour une leçon. Et, heu, c'est ce qui est important, je pense de regarder les choses de manière plutôt positive. Donc, heu, merci d'avoir, heu déjà de m'avoir écoutée, de m'avoir permis, heu, d'expliquer tout ça.